Hm, okay, interessant. Weil weil ach so, du hast dann noch in den in den im Fernsehen geguckt, jetzt nicht über Streaming oder so was? Ah, okay.
Richtig. Ja, Streaming gab's damals noch nicht.
Hm, okay. Also, war das aber 'n Vorteil für dich, ne? Eben weil's nicht weil's anders nicht da war, musstest du's dann immer auf Englisch gucken und hast dadurch dann richtig gut die Sprache gelernt. Ja, das ist natürlich super.
Richtig. Richtig. Ja. Es war schon praktisch.
Okay, interessant. Und wie war das mit, ja unterscheiden sich da die polnischen, italienischen von den deutschen Werten? Also, hattest du dann so unterschiedliche Wertevorstellungen als Kind oder wie lief das ab?
Ja, ich meine, polnisch, italienisch ist ja katholisch, ne? Äh, da sind ja eigentlich, äh, sehr ähnliche Werte und ich meine, ich bin auch katholisch erzogen. Hm, obwohl ich immer sage Pseudo-Katholiken hier. <laughs> Äh. <chuckles> Und, ähm, Norwegen ist halt schon sehr evangelistisch ne evangelistisch, genau. Wie Deutschland, das hat ja auch viel Evangelismus in manchen Gegenden.
Mhm. Mhm, okay, interessant. <laughs> Hm. Ja.
Aber das hat mich ja jetzt überhaupt nicht, also, gestört oder Sonstiges. Ne, die Werte waren ich finde im Grunde am Ende des Tages, äh, ob jetzt evangelisch oder katholisch, das ist ja egal.
Hm. Wo w ach so, also, würdest du dann trotzdem sagen, die Werte, ähm, ja, überschneiden sich eigentlich und da gibt's nicht so viele verschiedene Verschiedenheiten?
Ne, also, schon noch an Weihnachten oder so, ne? Das gab's natürlich schon, es war m anders, äh, aber es war ja nicht schlimm so. Also, es war in Ordnung und ich habe auch vieles dazugelernt, ne, viele Traditionen mitgenommen, mhm.
Mhm. Hm, okay. Ja, okay, spannend. We w wie wie sehen die Traditionen zum Beispiel aus? Unterscheiden die sich stark?
Ähm, na ja, zum Beispiel in Polen essen wir an Weihnachten immer Karpfen, ja und Karpfen. Und, äh, auch kein Fleisch also, an Heiligabend. Und in
Karpfen. Okay, interessant. <laughs> Ja. Bist du dann auch in Polen an Weihnachten?
Früher war ich das, ja. Mhm.
Früher? Ah, interessant. Okay, ja.
Und in Norwegen essen die zum Beispiel Lamm und Würstchen, ne? Aber trotzdem haben die immer für uns Fisch gemacht. Also, meine groß meine, ja meine Stiefgroßeltern.
Mhm. Mhm. Ach so, okay, das ist natürlich nett, ja, dass man da auch übergreifend was macht. Ja, schön.
Genau. Und das war dann auch in Ordnung so, ne? Und ich meine, heutzutage ist mir das eh egal, ob ich jetzt Fisch oder Fleisch esse. Ich mache das zur Liebe meiner Mutter dann.
Mhm. Hm, okay, also, es kommt dann eher wahrscheinlich auf die anderen Sachen an, Heiligabend und weniger aufs Essen einfach?
Ja, aber Heiligabend ist Essen.
Mhm. Findest du? Okay, das ist interessant. Also, definierst du ja?
Ja, wir wir s wir äh, wir si sind 3 Tage Deliriumsessen. Wir essen immer so viel, an Weihnachten.